Uhum.
Antes disso, eu ia em baladinhas de música sertanejo, porque meus amigos me convi minhas amigas me convidavam e eu não gostava do estilo de música totalmente diferente, eu nunca gostei de sertanejo, nunca!
Nossa, totalmente diferente, né? <laughs> Não se sentia inserida.
Não, porque o sertanejo não conversa comigo. Eu não sou uma pessoa que bebe, eu não sou uma pessoa que trai, eu não sou uma pessoa que afoga m afoga as minhas mágoas no álcool.
Aham. Aham. Aham. E a maioria dos sertanejos são assim, né? Contando de história, eh, de traição em forma <laughs> E
Veio do campo. É. É. É. Eu não me identifico, eu não sou assim. Eu sou uma menina urbana é! Eu sou uma menina urbana, eu não bebo, eu não não tenho essas relações de que: "Ai, meu Deus, vo vo vou sair na noitada e beber todas e vou postar aqui pra você ver que eu tô com outro.", eu nunca fui assim. Então
Aham. E você ia só pelas amizades? Uhum. Aham. Aham. Totalmente deslocado ali daquele ambiente, né?
É. Eu ia, talvez, por uma questão de querer me se querer me sentir aceita
Uhum.
pelas minhas amigas? Não sei.
Aham. Sim. E você chegou apresentar o movimento punk pra elas, a música punk? Sendo que elas ouviam sertanejo?
Não porque eu sabia não eram elas não eram dessa vibe.
Ah, sim.
A gente não é no e e essas pessoas não são mais minhas amigas hoje.

Que legal. Teve alguma história, assim, engraçada que ou até uma história, assim, não tão legal de você com seus amigos de apresentar o punk, né, o estilo punk para os seus amigos? Ou má el foi uma descoberta também para os seus amigos ao apresentar isso, caso você tenha apresentado pra eles?
É. Pra minha sorte, eu sempre andei com pessoas muito parecidas comigo.
Uhum.
Então, na minha adolescência, eu fui adolescente durante os anos 2000, então, eu fui criança e adolescente durante os anos 2000, então era a época ali da MTV, do movimento Emo, eh, principalmente o movimento Emo que foi um movimento que, não só de estilo, de vestimenta
Aham. Aham, passava muita música né ali. Uhum. Aham.
mas de estilo musical e de vida também Né. Hã, então a minha geração ela foi muito influenciada por esse por esse estilo de arte, pela música, pela música underground, eu diria.
Aham. Ali na Aham. E, antigamente
Porque eram grupos marginalizados, né.
Sim, visto como pessoas ruins pela sociedade.
Uhum. Sim, como gritaria, é, como né, muitas bandas de punk, de rock, de emos, dã tã os seus artistas eles, têm piercing na cara, tem tatuagem, tem cabelo espetado, tem roupa larga, roupa rasgada, entendeu. Então é visto como marginal pelas gerações mais antigas. É, é. Então, por exemplo, os meus pais não entendiam porque que eu usava que eu escutava aqueles tipos de de música. Quando eu comecei a escutar Evanessence, por exemplo, hã, eu tinha medo de falar para os meus pais que eu ouvia aquela banda, porque eu não queria que eles pensassem que eu estava pensando em, "sair da terra", né. Hã
Uhum. Aham. Aham. Tem um conceito na sociedade, né, desde Aham. Uhum. E Aham. Aham. E nem tudo aquilo que você escuta e curte como música é aquilo que você vive também, né, não significa que você acompanha um um cantor e curte as músicas dele, que você vai se vestir, eh, exatamente igual ali e fazer as mesmas práticas de tatuagem, porque, assim, tem outro significado pra você. E muita gente tinha esse preconceito, né, antigamente ali achando que todo mundo ia ser tatuado, com piercing. <laughs> Aham.
Pois é. Pois é. Sim. Sim, sim. Não, é curioso porque quando eu era adolescente eu não tive cabelo colorido, eh, não tive piercing, não fiz tatuagem, eu comecei a fazer essas coisas como adulta.
Aham. Ah. E seus amigos faziam?
Depois